Rồi cũng có lần ừm.
Ừm, vậy thì, ờ ừm, sao á bạn? Bạn kể tiếp đi.
Cũng cũng có lần là chị đó có một cái việc cấp bách là cái nhà máy, cái nhà máy đó là, ờ, sản xuất phân bón, ừm, thì nhà máy nó bị hư cái máy, một cái máy nó gọi là cái máy tự động á, cái dây chuyền tự động nó bị lỗi, thì thay vì là à, đúng rồi, đúng rồi, thì đang nửa đêm đó vấn đề xảy ra thì chị buộc phải gọi cho mình, hông có cách nào khác. Thì lúc đó là mình cũng bất đắc dĩ, mình không có thể nào mình chạy tới cái s nhà máy đó liền được á. Thì lúc đó mình cũng nói là "Ờ, chị ơi em hông có chạy tới liền được nhưng mà em có cái cách á, là nhờ chị gọi cho cái anh mà trực ở chỗ đó xoay cái camera về phía cái máy." Có nghĩa là mình từ chối sếp nhưng mình phải đưa ra giải pháp liền đó bạn. Ừm.
Ừm. Ừm, có vấn đề xảy ra nè. Ừm. À! Ừm, vẫn phải lựa lời để mà nói với sếp để mà có cái cách xử lý nào đó ha. À, ừm, mình hiểu nè.
Ừm. Là nói chung là với sếp á, sếp chỉ muốn công việc nó trơn thôi, mình ngộ ra điều đó. Ừm, với các vị sếp họ họ quá là có tâm với công việc nên bất kể ngày đêm gì họ cũng sẽ liên hệ với mình nên vị sếp đó ừm, thì cái cái người sếp như vậy là người sếp được việc thì mình cũng trân trọng họ, tại vì họ quá là quan tâm cho công việc chung nên họ mới như vậy chứ hông phải ác ý gì. Tuy nhiên nếu như mà ngoài giờ làm việc mà mình không hỗ trợ sếp được thì phải cho sếp giải pháp miễn sao công việc nó trơn tru thuận lợi là được á bạn.
Đúng rồi, họ sẽ sẽ muốn là xử lý ngay, đúng hông? Đúng rồi, đúng rồi, mình không thể nào mà, gọi là, bặt vô âm tín được, đúng hông? Sếp thì đang, ơ, cần nè, ờ, lòng như là lửa đốt vậy đó, muốn, ơ, xử lý công việc cho nó hiệu quả, thì mình ít ra là cũng phải có một cái đầu mối nào đó để mà sếp có thể xử lý được, chứ không thể nào mà giống như là biến mất luôn, đúng hông nè? Đó, thì, ờ, qua những gì bạn kể đó nha ừm, qua những gì bạn kể đó nha, thì thấy là, ờ, sau một cái quá trình dài mà bạn, gọi là, trưởng thành hơn ở trong công việc đó, thì bạn đã biết cách ăn nói hơn rất là nhiều nè, cũng như là có những cái giải pháp mà nó rất là cụ thể để mà, ờ, sếp có thể, à, xử lý được những cái việc gấp ngoài giờ đó. Nhưng mà tình huống đó là bạn không có hỗ trợ được đó, thì bạn cũng có những cái, ơ, gọi là, manh mối cho sếp để mà sếp có thể xử lý được nè, thì nó rất là hay đó nha.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Đúng rồi, hông được trốn đâu. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ờm, cái may mắn của mình á ờ, ờ, cái may mắn của mình là hai sếp, cả hai luôn thì đều liên lạc với mình chỉ vì công việc thôi, ừm, nên nó cũng hông có để lại cho mình bất cứ cái tổn thương nào. Nhưng mà một số trường hợp nếu có sếp xâm phạm đời tư theo kiểu là gọi rủ đi ăn, đi uống, đi nhậu hay tiếp khách này kia, thì cái đó là nếu ai mà rơi vô tình huống đó là phải cứng rắn nha, hông có được chiều theo những cái ý muốn mà, ờ, hổng liên quan đâu.
Ừm, vậy thường á, nếu như mà ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, tại vì cái này không phải là việc làm, đúng hông?